เป็นหมาน้อยสีขาว แต่มันไม่ใช่ มันไม่ใช่ตัวที่ดัง ๆ อยู่ตอนนี้นะ คนละตัวกัน อืม เป็นหมาน้อยสีขาว ตาโต ๆ แบ๊ว ๆ น่ารัก อย่างงี้ อืม ตอนนั้นเราชอบมากตัวนั้น แล้วก็แบบ พี่สาว ตอนนั้นพี่สาวเป็นแอร์ก็บินญี่ปุ่นบ่อย ก็ต้องแบบให้เขาซื้อกลับมาตลอดเลย แบบว่าแบบชอบตัวนี้ ใช่
อืม อืม ค่ะ อืม อือฮึ อื้อฮือ อือฮึ ค่ะ อา อะ เหรอคะ? เออ แล้วซื้ออะไรมาให้คะ ปกติแกจะซื้ออะไรมาให้ตอนกลับมาค่ะ?
ก็พวก Stationary แหละค่ะ กล่องดินสอ ปากกา ยางลบ อะไรอย่างเงี้ย อา เขาก็จะซื้อพวกนี้มาให้ อือฮึ
อือฮึ อืม อา เพราะฉะนั้นเวลาไปโรงเรียนก็จะมีคอลเลกชัน เอ่อ ของสะสมที่เป็นแบบ Sanrio ครบชุดเลยสิคะ ใช่ไหมคะ? แบบ จะต้องค่อยแบบ
ก็มีค่อนข้างเยอะ
อืม อย่างงี้ต้องแลกเปลี่ยนกับเพื่อนแบบว่า ดูไหมคะ แบ่งให้เพื่อนดูไหมเนี่ย? อา ไม่ แบบว่าวันเนี้ยฉันมีของมาใหม่นะ ชิ้นใหม่นะเนี่ย เธอดูสิอะไรแบบนี้ แบบเหมือนอวด ๆ กันเนี่ย มีไหม? อา โอเค
อือ แลกจดหมายไง <laughs> อ๋อ ไม่ ๆ ๆ ไม่มี ๆ ๆ อั่น เราก็เหมือนเราก็ใช้ปกติ แล้วใครเห็นใครสนใจเขาก็มา มาดูเอง อือ
อืม มาทัก อา โอเค น่ารักมากค่ะ เป็นไงคะ? อะฮะ
แล้วพอเราโตขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคะ เราก็จะไปเล่นเป็นตุ๊กตา Barbie แล้ว อะ สะสมตุ๊กตา Barbie คือเป็นคนที่ตามกระแสตลอดเวลาอะ
อืม อือฮึ เป็นเพราะ อะ นั่นน่ะสิคะ อืม
อือ ตุ๊กตา Barbie Tamagot อะไรอย่างเงี้ย อา เราต้องมีของที่มันต้องมีเราก็ต้องมี ใช่
อือ อืม Tamagot ด้วยเหรอคะ? อืม Tamagot นี่ที่มันแบบว่า เป็นสัตว์เลี้ยงดิจิทัลสมัยนั้นใช่มั้ยคะ? ที่มันจะต้องคอยให้น้ำให้อะไรพวกนี้ใช่มั้ยคะ? เออ แล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นน่ะ ทำไมถึงแบบว่าอยากจะเลี้ยง Tamagot อะคะ มีแรงจูงใจอะไรไหมอะคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ ๆ ของมัน ของ ไม่มีค่ะ ก็ของมันอยู่ในกระแสของมันต้อง มี ของต้องมี <laughs>
อืม อืม ของเป็นกระแสแค่นั้นเอง โอเค คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดของที่เป็นกระแสฉันต้องมีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ อือ อะฮะ เข้าใจเลยค่ะ อา โอเค อุ๊ย แล้วตอนนั้นน่ะเลี้ยงเป็นไงบ้างคะ? รอดไหมคะ? Tamagot อะ
ใช่ ใช่ ของมันต้องมี เราก็ต้องมีอย่างงี้อ่ะ เออ แล้วพอ ค่ะ

คือมันไม่เชิงแปลกอะ เอาเป็นว่าเราชอบ แล้วเราก็สะสม แล้วตอนเนี้ยค่ะ ไอ้ที่เล่าให้ฟังว่าเอาไปขายอะ แต่เล่มนี้เรายังเก็บอยู่นะ คือยัง ยังมีเก็บอยู่ น่าจะเหลือประมาณ สอง 200-300 เล่ม ตอนนี้
อือฮึ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อืม โอเค เฉียด สองสามร้อย เล่มเลยเหรอคะ เรื่องอะไรคะ? อา
แต่ เล่มที่เราชอบก็คือ ลามู สาวน้อยต่างดาว
ค่ะ อา อ๋อ ที่มันเป็นตัวเขียว ๆ ใช่ไหมคะ?
ใช่ ที่เป็นยักษ์ เป็น เป็นยักษ์ผมเขียว แล้วก็ใส่บิกินีลายเสือ อา อันนี้เราชอบ
อา อืม ๆ อา ใช่ ๆ ๆ ๆ อา ชอบเพราะอะไรคะ? แบบว่าการ์ ตัวการ์ตูนมันน่ารัก อย่างงี้เหรอคะ หรือว่าไรคะ หรือว่าเนื้อเรื่อง? อะไรแบบเนี้ย
ชอบเนื้อเรื่องค่ะ เนื้อเรื่องมันตลก มัน มันเป็นการ์ตูนตลกอะที่แบบเราอ่านแล้วแบบขำ อะไรอย่างเงี้ย อืม
อืม อะฮะ อะฮะ อ๋อ เออ ที่เหมือนกับว่านางเอกอะ แอบรักพระเอกอยู่ ข้างเดียว อะไรประมาณนี้ไหมคะเรื่องเนี้ย?
ใช่ ใช่ คือเหมือนแบบพระเอกอะเป็นคนที่แบบ
อา
เอ่อ พูดตรง ๆ ก็เป็นผู้ชายธงแดงอะ ที่แบบเจ้าชู้ อะไรอย่างเงี้ย เออ เจ้าชู้ เรียนก็ไม่เก่ง อะไรอย่างเงี้ย แต่แบบนางก็รักของนางเนาะ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบว่า แต่ว่าผู้ชายก็จะไปชอบ ชอบไปแอบชอบผู้หญิงคนอื่นตลอดเวลา อะไรอย่างเงี้ย อืม
อืม ฮึ อ๋อ โอเค อืม ใช่ ชอบคนอื่น ใช่ ช อ๋อ ใช่ เออ
แล้วคนที่มาชอบลามู ก็คือแบบดี ๆ ทั้งนั้นเลยนะ แต่ละคน อะไรอย่างเงี้ย เออ แต่นางก็ไม่เอาไง ใช่ <laughs>
อืม อืม แต่ลามูไม่ชอบ อ๋อ โอเค เออ มันก็แปลกดีนะ อืม อืม ค่ะ
ใช่ เราบอก โอ๊ย! ถ้าเป็นเรานะ เราไม่ตามอาตารุนี่หรอก อะไรอย่างเงี้ย อืม ก็บอกว่าแบบ
อ๋อ จำชื่อได้ด้วย อ๋อ โอเค เฮ้ย อืม เอ๊ะ แล้วเรื่องนี้มันจบหรือยังคะ? เรื่องเนี้ย
ใช่ เราก็บอกว่า เออ เรา เราชอบเรื่องนี้ อืม จบนานแล้ว จบนานแล้วค่ะ อืม
อา มันจบยังไงคะ? ตอนเนี้ยพอจะจำได้ไหม? ตอนจบอะ ตกลงพระเอกกับนางเอกได้คู่กันไหม? <laughs> ใช่ แค่ เอาแค่ว่า พระเอกกับนางเอกได้คู่กันไหม? อะไรอย่างงี้ก็พอค่ะ อืม
อุ๊ย! จะให้เราสปอยล์เหรอ? <laughs> คู่แบบไม่คู่อะ ก็เหมือนแบบพระเอกก็ยังปากแข็งเหมือนเดิม แล้วสุดท้ายลามูก็ใจอ่อนเหมือนเดิม อะไรอย่างเงี้ย ก็
อืม อา อา โอเค ก็คือจบประมาณนี้
ใช้ชีวิตเหมือนเดิมกันไป อืม ใช่
อ๋อ โอเค ก็ไม่ได้มีอะไร พิเศษ แบบว่า ไม่ได้แบบว่า ตกลงคบกัน หรืออะไรอย่างงั้น เหมือนหนังทั่ว ๆ ไป เฮ้ย พอตอนจบแล้ว พระเอกกับนางเอกจะลงเอยด้วยกันน่ะ มันไม่ใช่ ใช่ไหมคะ?
คือ คือเขาก็เป็นปลายเปิดอะ เอาเป็นว่าเหมือนพระเอกก็ยอมรับว่า ตัวเองก็มีใจให้ลามูแหละ แต่ว่าไม่ได้พูดออกไปตรง ๆ ก็คือ เหมือนทำนองว่า เหมือนแบบ "ทำไม ถ้าฉันไม่พูดเธอจะไม่รู้เหรอ" อะไรอย่างเงี้ย อืม อะไรประมาณอย่างเงี้ย แต่คนเขียนคนเนี้ยเขาวาดแนว ๆ นี้ตลอดอยู่แล้ว เหมือนไม่มีแบบจบแบบปลายปิดให้เราคิดอะ แบบ เพราะเขาก็คือ วาดพวกแบบรันม่า วาดอะไรอย่างเงี้ย เออ มันก็จะเป็นปลายเปิดตลอด เงี้ยอะค่ะ
อืม อืม อืม อืม ค่ะ อ๋อ อือ อะฮะ อือ อืม อืม อ๋อ

เสื้อยืดกับกางเกงตัวหนึ่งอะ 1,000 กว่าบาทนะ สมัยแบบ
อืม ค่ะ
30 ปีที่แล้วอะ 30 กว่าปีที่แล้วอะ 1,000 กว่าบาท ก็ถือว่า แพงมากนะ เราก็ต้องบอกพ่อแม่ เราก็ขอพ่อว่าจะเอา อะไรอย่างเงี้ย ต้องเอา ต้องเอา อะไรอย่างเงี้ย แล้วพอตอน ก็ซื้อ พ่อก็ซื้อให้ เออ
อือฮึ ใช่ ใช่ค่ะ อืม อืม แล้วเป็นไงคะ พ่อกับแม่ซื้อให้ไหมคะ? เหรอ อุ๊ย! ใจดีจัง
เรา พอโตขึ้นมาเราก็บอก โอ้โฮ มันสิ้นเปลืองมากเลยเนาะ ตอนเด็ก ๆ เราทำอะไรลงไป ไรอย่างเงี้ย อือฮึ
เออ อ๋อ ก็โอเค อุ๊ย แต่ตอนนั้นน่ะมันมี เอ่อ อะไรหรอคะที่ทำให้เราอะ แรงจูงใจอะไรที่ทำให้เราอยากจะสะสมพวก เอ่อ ของ ของ Sanrio พวก Kitty พวก อะไรพวกเนี้ยค่ะ?
มันเป็น Trend น่ะค่ะ เป็นกระแสช่วงนั้นว่าเหมือนแบบ อุ๊ย ทุกคนจะต้องแบบ Bad Badtz-Maru อะไรอย่างงี้ เออ มันจะต้องแบบมีของ Sanrio แบบปากกา ดินสอ นู่นนี่นั่น ยางลบ อะไรอย่างเงี้ย แพงก็ต้องซื้อ อะไรอย่างงี้
อืม มี อืม อือ ๆ อืม อือฮึ อืม เสื้อผ้า กระเป๋า อะไรพวกนี้ก็ต้องมี ของที่เป็น Sanrio อุ๊ย! ถ้าอย่างงี้สะสมอะไรบ้างคะนอกจาก Kitty แล้วก็ Bad Badtz-Maru แล้วก็อะไรอีกไหมคะ? เพราะว่ามันมีจ๋าย หลายตัวละครเลยนี่ อืม โอเค Kero
ใช่ค่ะ ใช่ ก็ Kero อะไรอย่างงี้ หลัก ๆ ก็ สาม ตัวหลักเนี่ยค่ะ Kero จริง ๆ อะมันมีอีกตัวหนึ่ง แต่ว่าจำชื่อมันไม่ได้ ส ร ที่จริงเป็นตัวที่ชอบที่สุดด้วยนะ แต่จำชื่อไม่ได้เฉยเลย <chuckles>
ค่ะ อ๋อ อืม เหรอ? มันท่าทาง แล้วท่าทางมันเป็นไงคะ พอจะจำท่าทางมันได้ไหม? คาแรกเตอร์ของมันน่ะค่ะ